Sí, la verdad que sí, creo que sí lo empezaré a ver de esa forma, como dices, no por por un error o por un por un antojo <chuckles> voy a voy a estar
No Exacto, digo, es algo que te puede servir para no condenarte, no dejar que tus esfuerzos se vean nulificados por haber cometido una pequeña falla.
Ajá. Sí, justo, volver a verlo, o sea, como dices, vo regresar al camino, ¿no? O sea, de que bueno, ya, ni modo. No estuvo bien o no debí haberlo hecho, ¿verdad?, pero no significa que voy a seguir pasándome todos los rojos o siguiendo comiendo mal ya todas las comidas.
Sí, exactamente. Creo que a veces somos muy duros con nosotros mismos y no nos damos espacio a a equivocarnos, ¿no?, o a a decir: "Bueno, hoy fui un poco débil". Que pero creo que también es importante, em, por un lado eso, darnos espacio y, por otro, reconocer el progreso que ya llevamos.
Ujú. Sí, tienes razón. No, te agradezco demasiado, creo que sí voy a implementar ahora esa nueva punto de vista. El el break que no por pasarme un rojo significa que me tengo que pasar ya todos los los semáforos en rojo, ¿verdad? <giggles> No, te agradezco mucho.
<chuckles> Sí, espero realmente que espero realmente que que esta situación sea más fácil para ti y también apláudete el el progreso que llevas.
Sí, claro que sí, lo voy a lo voy a intentar de ahora en adelante de aplaudirme cuando esté cuando me coma mi ensaladita y también cuando me coma mi chocolatito, este, y seguir al día siguiente con otra ensaladita.